Quin diciamo che, mhmm, la causa del tuo procrastinare, mhmm, non è un discorso assolutamente, ehm, di pigrizia, ma è un discorso, più che altro di distrazioni, magari, cioè nel senso che invece di iniziare quel compito, ehm, tu cominci poi a cercare, ehm, altro, a, mhmm, <tsk> approfondire de de dei progetti, sotto-progetti, mi dicevi, quindi, ehm, tendi a procrastinare, ma perché magari ti fai distrarre da altro, è corretto?
Sì, diciamo che la definirei quasi una forma di perfezionismo, quindi fi uhm, cioè finché non trovo proprio una ehm, proprio la il sentiero perfetto, la cosa perfetta da fare, non inizio, che in realtà, ehm, forse è una forma di pigrizia, perché perché mentalmente è molto più semplice, no, ehm, cercare un corso, uhm, andare a trovare quello fatto dalla persona più di uhm, diciamo autorevole, uhm, quindi è è una sorta di pigrizia mentale perché so che mettermi giù e studiare mentalmente richiede molta più energia rispetto a cercare una cosa e un'altra. Quindi secondo me inconsciamente è una forma di escapismo dovuta da questo perfezionismo.
Perfezionismo, okay. Ah. Ah, ho capito. Quindi tu Mh. Sì, cerchi diciamo di ad esempio se tu, ehm, devi iniziare un proge devi iniziare un nuovo compito, cerchi, diciamo, uhm, una strada più schematica che ti faccia arrivare più velocemente a all'obiettivo, sbaglio?
Esatto, però è è mhmm, invece di fare solo questa primo questo primo schema e partire, tento di fare schemi su schemi su schemi fino a trovare lo schema con le linee più dritte di tutte, pe però se avessi usato lo stesso tempo invece che a fare lo schemino, iniziando a lavorare, magari sarei molto più avanti nel nello schema stesso, ecco.
Mh. <chuckles> Sì, adesso mi è chiaro, okay.